そうですね。LINE とかも、えっと、すぐ返しちゃう方です。なん何かしらリアクションをする。なんか、既読になればもちろんいいこともあるんですけど、なんか、ありがとうとかちょっと付け加えてスタンプとかも結構多用しちゃうんですけど、はい。はい。なんか言ってきてくれたら、ああ、なんかありがとうとか、まあ、おはようとか、なんか結構、なんなんなんか結構返しちゃう方ですね、すぐに。
おお。 はい。 ああ、はいはいはいはい。 ああ、なんかいいです。レスポンスが早いとこう
はい。
あの、相手も、なんか嬉しいというか、そういう風に連絡が返ってきたら
うん。はい。
なんて言うんですかね、ああ、早いなって、なんか会話してるみたいな感じで嬉しい人も、いると思う。なんかすごいこう、例えば長文とかで、なんか悩みとかって送られてきたことないですか？
あ、うーん。 ああああ、そうですね。はい。 はい。 <laughs> それは、あんまりないかな。長文で悩みは。でも悩みは、言われて、さっきもありましたね、悩みを、はい。言われました。でもそれ言われてもな。ってちょっと思いましたけど、はい。
はい。 相談みたいな。 ああ、ライ LINE でですか？
LINE で、はい、悩みを
それそれはどうするんすか？あの未読スルーですか？それとも既読スルー、返すんですか？
いえ。既読して、でもちゃんと返しますよ。
あ、返すんですね。
一応、はい。なんかそれ言われてもな。って、心の中で思いながら、もうちょっと、えっと違う言葉で言う言います。ああ、それはどっちもありだねみたいな、なんかちょっとなんか、うーん。じゃあこっちにしてみれば。みたいなあ、そう。あとはこっちがいいかなとか思ってるんだけど、とかいう、ん、場合だったら、ああ、じゃあ、そうそうしたらいいんじゃない。みたいに言っちゃいますけどね。その内容と、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですけど、ほん本来はね。はい。
あ、はい。 おお。 うん。 結論出さない、みたいな。はい。 はいはいはい。 ああ、まあでもうん。 はいはい。 ま、でも、返事がやっぱりそうやって早くできる来るっていうのは、なんか便利なんですかね。なんか昔と比べてこう、これは良かったけど、これは良くないなみたいなのって、やっぱ家族間とかご友人間であったりし感じられることありますか？